Evet. Eee, şey değil mi, böyle, normal, böyle, püskürtmeli, çok az üzerine yağ püskürten, evet. Ben onu kullanmıyorum. Ben tamamen yağsız yapıyorum ama, hani, bazen aslında iyi de olabilir gibi geliyor bana.
Hı hı. Evet, evet. Ya böyle daha böyle bir, ımm, tat olarak daha güzel geliyor zeytinyağlı yemek yemek. Alışkanlık bende o, o yüzden, hani, İspanya'da yaşayınca bir de zeytinyağsız yemek yemek de hoş olmuyor açıkçası. Çok sade oluyor tadı. Böyle baharat falan da koyuyorum bazen. Eee, Türkiye'den de gerçi evet, doğru diyorsun. Mesela zeytinyağlılar var bizim bilirsin işte, fasulye, yeşil fasulye falan. Çok güzel gidiyor, böyle, hani, zeytinyağıyla bazı şeyler.
Evet. Evet. E evet. O zaman özlüyorsun. Evet. Evet. Evet. Kesinlikle. Peki orada şey var mı? Şunu merak ediyorum. Hani böyle aslında bazı ekonomik seçenekler de var. Eee, mesela, hani, b ben Berlin'deyim bunun için, hani, burada zaten çok fazla Türk topluluğu, hani, yaşıyor, eee, pazar açıyorlar, örnek veriyorum. Ve benim evimin hemen yakınında bir 5 dakika yürüme mesafesi, kanal, burada Türkler pazar açıyor ve acayip indirimler var. Yani ben hatırlıyorum, bir kere 9 tane avokadoyu €2'ya aldım.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı.
İnanabiliyor musun? Hani normalde markete gidersen tanesini €1'dan satıyorlar. Böyle indirimler yakalayabiliyorsun ya da işte şey 2 kilo muzu €1'ya veriyorlar ve bunun da saatleri var aslında. Sürekli böyle değil. Ellerinde böyle kağıtları var. Böyle, 2 saatliğine böyle bir kampanya yapıyorlar. Eee, bu 2 saatte yakaladın yakaladın. Tamamen şans aslında. Tüm gün boyunca bu fiyattan satmıyorlar da. Benim böyle bir şansım var. Böyle, işte, böyle şeyleri yakalayabiliyorum bu Türk marketine gittiğimizde. Bildiğin pazar kuruyorlar yani kanalın yanına. Eee, "Böyle bir şey var mı acaba?" diye merak ettim. Çünkü aslında çok ekonomik olarak evet bayağı yararlı oluyor.
Çok iyiymiş. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Tabii. Güzel. E o Evet, ona benzer Hı hı.